Allora, dimmi un po', tu com'è che ti prendi cura della mente, mentre stai anche guarendo il corpo?
Allora, questo è un argomento che tra l'altro è capitato anche poco tempo fa, proprio perché ho finito un periodo molto stressante concludendo, mhmm, insomma la tesi per l'università, quindi tra esami, Esame di Stato. <chuckles> S sì, esatto, molto stressante perché per, mhmm, almeno 5 o 6 mesi non mi sono mai fermata tra esami ed altro. Ehm, quindi, mhmm, questo periodo stressante mi aveva proprio, mhmm, stancato sia mentalmente che fisicamente. Infatti appena è terminato il periodo, ehm, sono stata male, ho avuto la febbre, l'influenza insomma è stato
Mh-mh. Ma t ti capisco, è un periodo <chuckles> è un periodo difficile quello, sì, sì, sì. Mh. Quindi proprio una cosa psicosomatica, cioè hai proprio sfogato tutto sul corpo, tutto lo stress accumula eh.
Esatto. Sì. Poi io penso che somatizzo tanto, ma sono anche molto, mhmm, determinata, quindi la mente la sfido un po' sempre a, ehm, concludere i miei obiettivi e a finire le cose che ho bisogno di fare, tanto che anni precedenti mentre studiavo, infatti stavo male, mi veniva sempre qualcosa, ma, mhmm, pur di continuare: pasticche, tachipirina e si continuava a studiare.
Mh. Quindi praticamente da quel che mi sembra di capire, effettivamente, uhm, tu cerchi sempre di dare il massimo, ehm, anche quando poi il tuo corpo a un certo punto cerca di dirti: "Fermati, ho bisogno di di una pausa", e effettivamente questa cosa è mai stata un problema? Hai dovuto un po' lavorare su te stessa per cercare di cambiare questa cosa o semplicemente continui ad andare come un treno, anche appunto tachipirine, quello chi più ne ha più ne metta, più va avanti.
Esa Mh, <chuckles> allora, eh, fino a circa 6 mesi fa ho continuato così, però, mhmm, mentre uhm, e ormai il mio corpo visto che aveva capito che io non mi fermavo lo stesso anche quando mi dava un campanello d'allarme, perché secondo me il corpo davvero reagisce a a tutto ciò che fai, uhm, quindi mhmm
Mh. Ma assolutamente, sì, sì, sì. Ha hai detto proprio bene, quello è proprio un campanello d'allarme che il tuo corpo ti ti manda.
<chuckles>